Ne, heute bin ich im B&B. Und, ähm, und dann haben wir dann haben wir ein, äh, total also der ist e eigentlich Dirigent und, äh, auch ehemaliger also eigentlich schon natürlich retired, ne, aber er macht es immer noch in der Kirche. Und dann gab's heute Morgen Brahms und er hat äh, ne, also, als Dirigent dagestanden und sie ist im im Chor und hat gesungen. Und, ähm und dann danach hat uns dann 'n anderer Freund in so 'n 5-Sterne-Hotel zum Mittagessen eingeladen.
Ah, okay. Mhm, mhm. Ah, schön. Ach, wie süß. Ja. Wow.
Und ich bin das Hotel reingelaufen also weißt du, w also, richtig, äh ja, alles mit riesen Weihnachtsbäumen und wunderschön eingerichtet und
Edel. Ach, wie schön ist ja auch Weihnachtszeit. Ja, noch mal schöner.
das also ich ne u und ich setze mich da so an den das so 'n runder Tisch natürlich auch ne und alle ganz, ne, schön angezogen mit so, äh, 3, äh, Stück äh, Anzug und so, ne, also richtig und, ähm und dann k war das 'n richtiges also so Gänge Menü, ne? Also erster, zweiter, dritter Kurs und nei ich so: „Hä?" Also,. <chuckles>
Mh. Mhm, edel. Ach du meine warst du dafür vorbereitet? Aha <laughs> Oh Gott, oh Gott. Hast du dich da so 'n bisschen fehl am Platz gefühlt?
Und, ähm, ä also das Ah, ne, das nicht, aber weißt du, es es es ist so 'ne Gastfreundsch also so 'ne extreme Gastfreundschaft, ja, und so 'ne Geste auch einfach.
Ne. Ist es aber normal in der Kultur?
Ne, ne, ne. Also, gut, ne, die Iren ja, die Iren sind schon sehr gastfreundlich und und und nett, aber das ist ja komplett also, äh, ne?
Ne. Okay, also hast du 'n Glücksgriff gemacht? Mhm. Also, das ist m mehr wie alles andere.

Und, ähm, dann hatte ich jetzt 4, äh, Tage, wo ich, ähm ne, also Freiraum hatte, und habe gesagt: „Ich komme noch mal zu Ihnen runter." Und da also da haben die gesagt: „Nö, du bist wie 'ne Tochter für uns. Wir haben jetzt 'n Bett bestellt und du schläfst bei uns und, äh, wir gehen jetzt erst mal schön abends essen dann mit Freunden von uns.” Du dann sind die am Samstagnacht also ne, die die sind auch gehen auch beide durch einige Krankheiten durch, ne ist die Frau 'ne Stunde, äh, in in 'ne andere Richtung gefahren, um nur um diese Freunde zu besuchen. Und da haben die da ein ein Weihnachtsessen für mich aufgetischt, weil ich ja an Weihnachten nicht da bin. Ei a a also ein Wahnsinnshaus, weißt du, alles neu restauriert und also ich war komplett platt. Ich also ich äh, Wahnsinn. Und dann
Mhm. Okay. Ha. <chuckles> Ja. Mhm. <gasps> Ne. Mhm. Ach, wie süß. Ja, was sagt man da aber auch, ne? Äh, hättest du nicht machen müssen, aber danke, ne?
N ne, du, ne, also unfassbar. Und dann haben sie äh, also diese Freunde, von denen es ist so 'n so 'n schwules Pärchen total liebe Männer auch, ne, und Wahnsinnsgeschmack natürlich, ne? Da hatten die da so 'n 5 m Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen, sehe ich so.
Ja. Logo. <inhales> Oh, mein Gott.
Weißt du, und dann so offenen offenen Kamin und das Feuer war an und dann haben sie
Also, wenn man sich da nicht, ähm, so so wichtig fühlt, ne? Also also die haben dich so richtig herzlich aufgesch aufgenommen und haben gesagt: „Ne, die kriegt jetzt noch Weihnachten hier“, ne?
Wahnsinn, ne? Ich war total platt ich Ja. und dann dann weißt du, 3, ähm, so, äh, Hunde, die sie gerettet haben von der Eine ist ihnen zugelaufen, der war äh, also da haben die mir Bilder gezeigt da waren nur noch Rippen rausgeguckt, ne? Und, ähm, so 'n ganz großer so 'n Windhund und dann, äh, 2 kleinere Jack Russell. Ähm, natürlich alles Rescue, ne? Und 2 Katzen, die sie irgendwo aus so 'nem Ditch rausgezogen haben, also I und eine Wärme in diesem Haus, ne, voller Liebe und dann ich also mich hat's wirklich
Mhm. Oh, ja. Mhm. Ja klar. Ja. Ach, wie schön. Ja. Also unvergesslich auf jeden Fall.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann äh, also ich trinke ja normalerweise eigentlich auch nie irgendwas, ne? Und dann haben sie gesagt: „Nein, du musst jetzt 'n Glas Wein haben”, ne? Und dann haben sie 'ne Flasche Wein aufgemacht und haben ganz toll gekocht gehabt und dann also wirklich mit allem, was man sich vorstellen kann. Dann kam noch Nachtisch, dann kam Käse mit so 'm so 'nem Mango-Chutney und also d d die ich habe echt und Sloe Gin und ähm, also ich war ich wusste teilweise echt nicht, was ich sagen sollte.
Mhm. Ach, meine Güte. <groans> Wow. Also, die haben alle Schritte ausgefahren hier alle, ja oh wow, roten Teppich ausgelegt haben sie hier, ne?
Ja. Ja, das also ich ich war wirklich ich habe also innerlich mich hätte es fast zerrissen, ja. Ich ich war ja.
Ja, ich glaube also es ist schon 'ne große Geste, die sie gemacht haben, ne, auch mit dem Bett kaufen extra für dich. <chuckles>
Ja. Ja, ja, und das sind ja nicht mal, ne das sind ja ihre Freunde, die das Abendessen gemacht haben, die mich überhaupt nicht kennen, ne. Und
Ja. krass. Ja. Ach so, du hast sie gar nicht gekannt.

Ja, ja die haben er hat 5 Enkelkinder, äh, sie hat 3. Ähm, die Kinder leben in England.
Ja. Ach, wie schön. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, hast du die auch kennengelernt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ach, wie schön. Ja, vielleicht ist es für die auch so 'n bisschen: „Ah, guck mal, wir haben jetzt wieder jemand da, der sich für uns interessiert und“ ne, so 'n Geben, Nehmen, kinda di also so 'n Ding, ne? So, ähm, die du gibst denen was und du hast auch so 'n warmes Gefühl für die, ne, so?
Ja. Ne, ne, ne, ne. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja, und wir haben halt auch, weißt du, w ist halt sind ja nur am Lachen, ne?
Ach so, ja.
Weißt du, das ist auch dieses ne, dieses, ähm, halt einfach nur, ähm, wie sagt man denn, so so, äh, ja, ne, also, ähm, und, äh, das sind auch was die einem auch lernen also mir auch beibringen wieder, ist dieses, weißt du, er hört fast nichts mehr. Er muss seine Augen richten lassen und trotzdem dirigiert also ist er immer noch Dirigent, ne, und es ist, ähm, auch immer so 'n so 'n Witz dabei, obwohl's denen wirklich nicht so gut mit Gesundheit lief, ne? Ja, ja, <chuckles> genau. Ne? Und diese Lebensfreude einfach, ne?
Lebensfreudig. Mhm. Mhm. Ja. <laughs> Du hörst ja gar nicht die Musik, ja. <laughs> Ja, aber schön. Also so 'n bisschen Weihnachtsgeschichte für dich jetzt. Ach, wie toll. Ja, dann dann hat sich für dich so 'n kleiner Katzenaufpasserjob hat sich dann entwickelt als 'ne richtige Freundschaft hast du jetzt entwickelt, ne, und wahrscheinlich auch die beste Gastfreundschaft, die ich je gehört habe. <giggles> Unglaublich.
Ja, total, total. Ja. Ja, und dann sind wir Unglaublich, ne, und als ich ja, ich saß dann gestern noch so im Auto, ich war ja bin erst hinten drin gesessen, ne, und dann dreht sie äh, dreht er sich so halb zur Seite und er sagt: „Du weißt schon, du hast jetzt Freunde fürs Leben?“
Ach, wie schön.
Ja. <laughs>
Oh, wie süß, ne? Ja.
Also ich könnte die auch nur knuddeln, ja, weil die sind so was von süß, ja. Also es ist
Das glaube ich, hallo, die haben 'n Bett für dich gekauft. <laughs>
<laughs> Oh Gott, echt unglaublich. Also
Ey, das ist ja mega. Also so was habe ich noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja aber auch schön, dass es so was heutzutage noch gibt, ne?
Ist ganz wichtig, dass es so was noch gibt, ja, ja, ja.
Ja, dann sieht man, dass da noch gute Menschen auf der Welt sind
Ja, absolut, absolut, also
die einem die auch nur das Beste für dich jetzt wollen, ne?
Ja eben, weißt du? Das ist das und ich hoffe, ich kann's kann's irgendwann bald zurückgeben. <chuckles>
Okay, ja. Ach, wie schön. Das war also Ja, das war auf jeden Fall 'ne sehr, sehr nette Gastfreundschaft, die du da erlebt hast auf deinen Reisen und danke, dass du die Geschichte mit mir geteilt hast.
Ja. Definiti Danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht.
Ja, gerne, sehr gerne und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann, tschüss.
Bis bald. Ja, tschüss.